Capisco.
Però, quando invece, è una giornata, mhmm, non dico felice, cioè, normale, uhm, il momento in cui <chuckles> mi prende maggiormente, è purtroppo, la sera prima di andare a dormire, perché, uhm, stai nel letto, proprio lì c'è quel momento in cui, ti dicevo in cui devi, ehm, f spegnere il cervello, tenerlo in silenzio, non ci riesci, perché sei abituato diversamente, che sia con il telefonino, o che sia con qualunque altra cosa, che sia anche la vita frenetica, il lavoro, ehm, non riesci a stare in silenzio, o mhmm, quella stimolazione sì, la cerchi, ma anche solo quell'ultima botta di dopamina serale, e lì finisci a a non non uscirne più. Eh.
Chiaro. Quindi per distrarti Mh. E poi, in qualche modo, mi sembra di capire, ti senti anche un po' in colpa, perché, ehm, mi dicevi che comunque, molto spesso, ehm, tendi anche un po' a procrastinare l'impegno dello studio, ehm, proprio perché ti capita di trascorrere parecchio tempo, proprio col cellulare, ehm, di immergerti in questo mondo.
Sì, è è è tipo, una cosa chiama l'altra, e anche viceversa, nel senso che, ehm, io <snorts> prendo il cellulare perché, ehm, pr tendo a procrastinare lo studio, però poi, procrastino lo studio perché prendo il cellulare, cioè, non so se hai capito, eh. Esatto.
Certo, è un circolo vizioso, è il cane che si morde la coda. Ehm, vorresti in qualche modo, uhm, provare ad uscirtene da questa situazione, perché senti che non ti fa bene?
Esatto, esatto. Assolutamente, uhm, sento che, uhm, in realtà se sono nel giusto umore, che purtroppo non posso pretendere di avere tutti i giorni, anzi è difficile, uhm, e io sono una persona molto creativa, magari mi impegno, uhm, a fare tipo, uhm, <chuckles> a sistemare la camera, uhm, a anche solo guarda, siamo in un momento storico in cui, mhmm, passare il tempo a guardare la TV, è diventata una cosa produttiva, perché almeno hai guardato, no so, un film, una serie bella <chuckles> piuttosto che stare sul cellulare. Quindi, ehm, io m sì, mi sento in colpa, perché poi, ehm, avrei tante cose da fare, tante idee, tanti progetti.
Mh. Chiaro. Certo, ti distrai in qualche modo. Mh-mh. Vero. Certo. Però lì capisci, che ricadi sempre in questi tuoi, tra virgolette, mhmm, "abitudini", no, che non ti fanno poi stare bene nel concreto. Ma hai mai provato, non so, a, mhmm, mettere in pratica, ehm, delle piccole dei piccoli escamotage proprio per allontanarti dal cellulare, non so, magari, mettendoli in modalità aereo, o provando a programmarti degli orari fissi, o a programmarti dei veri e propri rituali, e quindi pensare di, ehm, concederti anche quella mezz'ora di TikTok, magari solo la sera.
Sì.